Ehm, non saprei neanche dove trovarle queste mamme, com mhmm.
Ma guarda non non ti devi non ti devi scoraggiare. Questo magari, ehm, quest'occasione si presenterà al momento giusto. Se ancora il bimbo non è non ha l'età adatta per andare al nido, sicuramente una volta che, ehm, sarà pronto sfrutterai al meglio anche questa questa possibilità. Intanto prova a cominciare con con piccoli passi, anche con col tuo compagno, con tuo marito, sfruttate magari il tempo che avete a disposizione per trovarvi magari un hobby, un'attività che vi permetta di scoprire ancora di più il paese e quindi scoprire anche persone nuove. Io non so se ci sono, ehm, locali, negozi, insomma da po attività che magari organizzano, se si trat non ho ancora ben capito se è un paesino di periferia o è una vera e propria città.
Mh, mh. Mh. Mh. È è un paesino di periferia.
Okay, ehm, però banalmente anche i paesini hanno le loro le loro attivi
Sì, sì, no, ma qualcosa c'è, qualcosa c'è. Ad esempio, ehm, adesso che ci penso mi è capitato, ehm, l'altro giorno di mhmm, di vedere il cartello di una ludoteca. Mhmm, potrei andarci ad esempio col col mio bambino, magari incontro non so altre mamme, altre ragazze con cui magari parla eh fatti do dovrei informarmi, dovrei informarmi.
Mh. Questa è un'ottima idea. Questa è una buona idea, sì, sì. Di solito le ludoteche sono abbastanza frequentate, poi capirai, nei paesini ancora meglio perché non sono così dispersivi e caotici come una grande città, quindi potresti conoscere poche persone ma buone. Poi, e ecco non dovesse esserci tuo marito, potresti comunque invitare amiche tue a venirti a trovare qualche giorno, qualche weekend, insieme, esplorare la la città, farvi un giro. Anche le le parrocchie delle chiese di solito sono adibite sempre di tanti affissi, magari su attività che vengono fatt mercatini, non so se svolgono anche dei mercatini.
Ah beh, quello sì. Questo è u Mh. Sì, cioè, ehm, praticamente qua fanno spesso, ad esempio, un mercatino dell'antiquariato, fanno queste cose qua.
Ecco. Ci sei mai andata?
Ehm, in realtà ci sono andata solo 1 volta ed era s ed era anche molto carino e anche molto frequentato, quindi magari potrei andarci più volte per ma incontrare gente nuova, farmi anche conoscere da dai paesani che non sanno neanche come sono fatta.
Mh. Bene. Ecco.